Yung maaga kang yung maaga kang gigising, oo, yung maaga kang gumising, yung mga gano'n na parte na excited ka. Matutulog ka palang, yung pag-iisip mo nasa trabaho na. Oo, gano'n.
Maaga gumising, mm. Oo. Wow. Oh. Galing naman no'n. <chuckles>
Oo. Ikaw naman ba? Ano yung mga palatandaan mo na masaya ka sa trabaho mo?
<chuckles> Ah, ayan ano, yung natututo ako ng bagong kaalaman ganyan at, ah, yung hindi lang siya hindi lang siya do'n para sa trabaho na yun useful o may gamit, ah, o may saysay, kundi yung maga da madadala ko siya sa kahit, ah, sa labas ng trabaho kunyari. Nasisiyahan ako dahil ano, yung pa ako kasi yung tao na 'pag may natututunang bago, mas na ginaganahan ako sa trabaho. Sabihin na nating minsan hindi madali, lalo na 'pag may bagong mga patakaran na, may bago kang iintindihin, may bago kang training ganyan, pero at the same time, naggo-grow ka, ayun. So, nasisiyahan ako sa gano'n.
Hmm. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Mm. Mm, mm, mm. Mm. Mm, mm. Hmm. Siguro, meron din sigurong time na naging, ah, nararamdaman mo yung, ah, ba yung ay yung kasiyahan, yung nasasayahan ka rin sa trabaho mo. Siguro do'n do'n do'n din sa mga tao na katrabaho mo. Mm. Mm.
Ano yun? Hmm. Gan Ah, oo naman. Maganda yung sinabi mong 'yan. So
Mm, yung iba kasi yung iba mm. Hmm. Alam mo na, yung, parang pinag-iiwanan na ng boss sa kanila na 'yong sa kanila na yung com company, mga gano'n ba. Oh. Mm.
May bonding. Totoo yo Mm. <chuckles> Oo, sabagay. So, tama. Isa yun sa mga palatandaan tapos yung ano ba, willing kang mag-overtime. <chuckles> Para magawa lang, matapos lang 'yong trabaho kasi gusto mong makapag-deliver ng kung anong output, makapaggawa ng kung anong matapos mo yung tinatrabaho niya talaga ng maganda, pulido, ganyan. So ayun, ayan. Pero ikaw, paano mo hinaharap ang mga, challenges o stress, sa trabaho mo? Ah, nakatutulong ba ito para malaman kung bagay talaga sa'yo yung trabaho mo, gano'n?
Mm, mm, mm. Mm. Mm. Mm, mm. Hmm, hmm. Pan hinaharap. Siguro, ano
Mm.
First
Pa'no yun? Mm.